Oo, mas maganda po kasi lalo na po ako kasi maano po madaldal, eh, mas gusto ko po yung nakakapaglabas po ako ng mga hinanakit ko pero sa mga pagkakatiwalaan ko lang po talaga ganyan, mm, gano'n. Kayo po
Oo. Oo. Ah, siyempre dapat, oo. Totoo, sabagay 'pag 'pag mag-isa ka lang nag-travel mahirap magdaldal mag-isa, eh, 'no.
Oo, sana may kausap 'di ba po? Kaya ang ganda po ng may kausap talaga ta's yung medyo may konting ano-ano, inom-inom para po mailabas yung mga problema, makalayo po dun sa mga problema po dun, mas maganda yung nakakalayo kahit papaano.
<laughs> <chuckles> Oo. Oo. Mm. Eh. Totoo, eh, 'pag mag-isa ka lang tapos nagkwe nagdaldal ka baka pagkamalan ka pang ano, eh.
Kaya nga po ibang ibang usapan na pala 'yon 'no. <chuckles> Tama po kayo diyan kaya maganda rin po yung gano'n para parang hindi ko po kayo ng ano mag-isa lang tapos gan'yan, tapos siguro po ku kung mag-iisa sa bahay lang siguro po yung nagmumuni-muni, di ba po? Kasi gano'n po kasi tayo minsan, 'no, na gusto yung mapag-isa, yung nagmumuni-muni ka lang, nag-iisip-isip pero 'pag ganyang lalabas mas gusto ko po may kasama talaga, kayo po ba?
Eh. <laughs> Hmm. Mag-isa lang, oo, ako rin, eh. Mm, yun nga. Gano'n, mm. Oo. Totoo. May kasama para pareho tayo mas gusto ko rin may kasama pero ayoko ng ngayon ayoko na nung marami, eh, usually talaga ano lang.
Hmm. Tama, oh, tama.
Usually kami lang ng partner ko 'yan.
Ah, oo kami din po gano'n o kaya 'pag may kaibigan po ako kahit isang babae lang okey na po sa akin. 'Di ko na po kailangan ng parang magulo dati po, kasi gusto natin 'yong gano'n, eh, ako po kasi dati sobrang mga barkada po talaga ako mm, grupo-grupo po talaga ganyan, chill-chill po sa labas. Ngayon parang naguguluhan na po parang gusto ko 1 nalang yung may kausap lang ako okey na po ako dun.
Hmm. Hmm. Oo. Um Oo, sa buong barkada yung magkakasama, ah, ah. Oo. Oo. Oo. Minsan ano, pag ano, pag ano 'yan pil parang kapag, ume-edad, eh, minsan wala ka ng enerhiya.
Kayo po ba? Oo. Tama, totoo po, mm.
Para dun sa ano, sa gano'ng karami.
Ngayon po kahit sa mga ano po 'yan tulad niyan parang dati po talaga gustong-gusto po natin yung gimmick-gimmick, eh, yung 'yan maraming tao, magulo. Ngayon po 'pag nakakapunta po ako sa gan'yan parang naguguluhan na po parang ingay, yun, yung tumatanda na po siguro. Parang gus gusto mo sa bahay na lang sana kami nag-chill parang ganon kuwentuhan na kalmado lang, dati po kasi gusto natin magulo, oh, kaya sa bahay.
Ah. Hmm. Mm, mm. Ah, ah, oo. Oo, oo. Totoo. Mm, mm. Tama. Oo, mas ano, eh, nag e-enjoy ka sa dami ng tao kasi masaya. Oo, kaya pa
Tama, mm, 'pag kayo po ba 'pag gan'yang stress po kayo, ano po yung nakapagpawala ng stress po ninyo, bakasyon po talaga mga ginagawa ninyo o may iba po kayo ginagawa na libangan?
Oo. An Ah